Simpleng bagay, ah, yung makasama ko yung, ano, taong minamahal ko, ganun. Tapos, ano, ah
Tayeng. Mhm.
Yung malaman kong bumaba na yung blood pressure ko. <laughs>
Ba he Ay, mataas ba? Ano bang pinagkakain mo, naku.
Nung mga nakaraang araw ho kasi, tumataas. Gawa ano may blockage sa isa kong ugat dito sa kamay eh.
Hinay-hinay. Ay, nakakatakot naman.
Eh, parang 2 weeks ago maba ano, ah, 3 weeks ago kakalabas ko lang galing ospital. Gawa ng operahan ako, eh, mababa yung blood pressure ko nun. Kaya sabi ko nagtataka ako biglang tumaas, ta's yun pala, may problema ako sa ugat na dito sa kamay yung pinagturokan ng dextrose.
Hmm. Mhm. Ah. Mabuti naman ayos na siya ngayon, o nagpapagaling ka pa rin?
Nagpapagaling pat din ho ako. Pero, kaya naman siya ng gamot.